ああ、そうなんですか？
まあ、その程度ですよ。うん。
うん。ね。まあ、なんでしょう。その、ね、いつも言ってるのに、そういうふうに頼まれてるっていうのは、なんか、こう、ちょっと変えようがないというか。ね。こう、注意しても、色々頼んでしまうっていうのが、うん、その、なんか、価値観の違いかなとかって、思ったり けども。
ええ。 <chuckles> 確かにね。 ま、そう。そう。もともとのその人の性格かしらっていうところもあるし。そうなんですよね。
うんうんうん。てありますよね。だから、それを無理に変えるっていうのは、多分できないかもしれないなって思ったりはするんですけれども。
なるほど、やっぱ無理ですかね。うん、別に。うん。うんうん。
ん、ま、無理ですけれども、ま、でも、言っていくことはね、必要だとは思うんですよ。ま、それが喧嘩にならなければなんですけれども。なんか具体的に
まあ、喧嘩にはならないですね。
うん。どういうふうにだかだからっていう、その過程を話すとか。うん、なんでダメなのか、もう、ちょっと詳細に話すとか。<chuckles> うーん。
うん。 うん。 うん、まあ、ね。ええ。 そうですね。なんか、まあ、なんでしょう。本人からしたら、ま、自分ののカードを切ってるからいいんじゃない、って思ってるところが一番大きいと思う。大きいんですね。そこが一番ももう、絶対に大きいんですね。うんうん。
はい。 ま、確かにね。 <chuckles> まあね。それはね、あるとは思いますけども。それがね、あの、人のお財布だと、やっぱり頼まないだろうし。その、頼めるね、余力があるっていうのはうん、余力があるからこそね、色々と頼まれるんののかなってのは思う。
ええええ。 うんうん。 ええええ。 いや、節約してほしいんですけどね。ほんとに。節約してほしいなって思うんですよね。うん、うーん。
ああ、そうですね。節約ね。ああ、でも、なんか、うーん、どうなんでしょう。節約もその、2人での話し合いになるかな、とは思うんですけども。あとは、そのね、あの、アプリで見える化しているかね、してると仰ったんで。うん、それで、これこれだけ、こう、ほら、節約しないととか。うん、いくら貯めたいっていう目標があるとか。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
うん。うん、見せてくれるんですよ。「ねえ、見て」って。もう全然、ここれで喜んでるのかっていうレベルなんですよ。もう、そこの「あ、そこの感覚も違うわ」って思って。
うーん。 あ。 あ。 ああ、そうなんですね。では、まあ、言って金銭感覚が違うんでしょうね。きっと。
はい。「今月こんなに」みたいな。ちがそうなんですよ。そうなの。ほんとに、なんか、子供みたいで。も、ほんとに。なんか
うーん。 <chuckles> いや、でも、なんかね、お話聞いてると、仲良さそうな楽しそうな感じですけれども。うん。
<chuckles> そうですね。まあ、け仲はいいのでね。まあ、ちょっと、コツコツとちょっと言ってきますね。少しずつ。
はい。 はい。 はい。はい。あの、無理なさらずに。応援してます。

なんだろう、まあ気にしないんですよ。あんまり、もうほんとにおしゃれでもないし、だから、「いやいやいや、もうこっちにしようよ」って、「いやや、何が違う」っていうんで「一緒じゃない」みたいな感じなんですよ。主人はね。でも「いや、違うから」って。「素材も違うから」って言って言うんですけど、うーん、まあ主人はあんまりそういうこと気にしないんですよね。
うーん。 ああ。 はい。 <laughs> ああ。 うーん。 はい。 はい。 ああ、なるほど。うーん。ね、そういうことで、あのお話し合いとかされたこととかあるんですか？
うーん。なんです。 あります。もうそれはですね、ま、うーん、ま、その、服とか物とかに関して、それを言った時に、ま、主人は「そうだよね」って言うんだけど、実際はそうじゃないんですよ。
うん。 はい。 はい。 うん。 あ、そうなんですね。<chuckles>
「うん、そうだね」って言うけど、実際はそうじゃないという感じで。で、その代わり、あ、なんでしょう、主人は、ああ1つ買った、1つ捨てたい人なんです。
ああ、うーん。 ああ、ものを増やしたくないっていう感じですね、じゃ。うーん。
そう、そうなんです、そうなんですよ。まあ、男性と女性は違いますからねって私は言いたいんですよね。
ああ、確かにね、うん、女性はね、ファッション、ん、好きですからね。うーん。
うん。う、そうそう、そう、同じ白色の T シャツでも、ま、主人は、もう白 とした同じもの持ってんじゃんって言うけど、「いや、違うんですよ」って。「ちょっと違うんですよ」って、もう主人はそれ見分けられないんですよ。うん。
うーん。 はい。 うーん。 <chuckles> 今違いますよね。 ああ、そうなんですね。
そう、そういったことで、まあね、もうその節約の概念がやっぱちょっと種類が違うんですね。
うん。 うーん。それってあれですか？そのなんでしょう、ね、あのそれぞれ意見が違う時って、ま、それぞれのお財布から買うわけですか？じゃ。
うん。 ええ。